Oye, fíjate que estaba buscando un consejo porque últimamente, pues ya ya sabes, ya viene las fiestas de Navidad, la de Año Nuevo, mi familia se reúne. Hace poco tuvimos un bautizo un bautizo en familia y realmente me llenó como de ansiedad, como que mucho me cuesta mucho manejarme de cierta forma cuando hay estos eventos. Como que siempre estoy por mi cabeza pasan muchas cosas, ah, por ejemplo, yo antes era gordita, ¿no?, cuando era chiquita. Era era así, tanto así que mi familia materna más que mi familia materna, yo a la familia paterna no la veo, pero x, eh, mi familia materna me decía pelota. Entonces, sí llegó como a afectarme a la larga en mi pubertad, en mi adultez y ahorita. Ahorita yo considero que estoy bien, ya estoy en mi peso ideal. También en la adolescencia ya había bajado de peso porque, pues wao, di el estirón y todo, ¿no? Pero aún así, como que todos los comentarios que me hicieron al respecto de mi físico me cuestan demasiado trabajo y hasta la fecha todavía es como, ay, los voy a ver, am, ¿me veré bien?, ¿me veré delgada?, algo así. Aparte de eso, también cuando era muy chiquita, era muy dramática, sigo siéndolo, pero de chiquita era como que más, ¿no? Me decían chillona o cualquier cosa, como que, ah, también a cada rato cada rato, eso eso lo recalcan y también cuando me siento tengo me da me da mucha ansiedad eso. Ah, cuando era chiquita a cada rato comíamos en la mesa de mi abuelita y era grande, pero a mí siempre se me caía el agua, siempre, o sea, el vaso, la jarra, lo que sea, siempre se me caía. Entonces, cuando me me pongo en la mesa a comer con mis tíos y todo, como que estoy muy tenso, precisamente, como para evitar que vuelva a pasar eso y me lo vuelvan a recalcar. Y a pesar de que ya tengo una carrera y estoy trabajando en mi carrera y todo, ah, no para. Como que opino que me siguen viendo de cierta forma como niña, como que también hay veces en las que mi mi argumento no tiene validez en la conversación. Como Yo entendía antes cuando me rechazaban de que tenía 17, 18, 15, al comentar ciertas cosas, como de no, no, no, tú cállate, tú estás todavía no sabes. Pero ahorita ya teniendo una perspectiva diferente, ya teniendo cierta edad, digo: "Wao". Realmente a las personas grandes, o a mis primos en general, como que estamos muy desconectados de una vida con la otra que sí les cuesta. A las personas grandes les cuesta admitir que están mal, como que sienten que por el hecho de ser grandes ya lo saben todo y sí, sabrán algunas cosas. Yo admito que, mm, no me siento que lo sé todo, porque opino que me falta demasiado, mientras más sé, menos sé. Pero son estas cuestiones, todo eso lo, es lo que engloba mi ansiedad a la hora de verlos, y no sé cómo manejarlo de una mejor fo
Oye, bueno, pues, antes que nada, eh, la verdad que te agradezco mucho por haberte abierto así conmigo y y contarme todos estos pequeños episodios de tu infancia que, eh, supongo han de haber impactado mucho en tu vida adulta. Y que de alguna forma el hecho de reunirte con tus familiares en estas celebraciones puede ser, pues, un recuerdo, ¿no? Un un pasaje a estos episodios que que te marcaron y que en, <clicks tongue> pues que de cierta forma te formaron, ¿no? Pero cuéntame un poco más, em, ¿qué qué empiezas a sentir como antes de este de este evento? Como que, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Piensas que te vas a volver a que quizás, eh, vas a volver a tirar un vaso?, aunque es un miedo quizás un poco irreal, comprendo que para ti es algo muy importante, pero, ¿cómo cómo manejas este, esta ansiedad ese estrés?
Pues normalmente en las reuniones, pues siempre voy con mi hermano o trato de buscar a mi aliado, que es mi prima, mi prima que nos criaron casi como hermanas para estar más tranquila. Porque realmente con mis otros primos nos llevamos mucho de edad, demasiado. Digamos que mis primos ya tienen entre 35, 33, 30. Bueno, quizás no mucho, pero sí se siente una barrera y me siento más desconectado. Entonces, me baja un poco la ansiedad hablar con mi prima, como que convivir con ella. Yo me siento feliz cuando ella va a las reuniones, cuando no va, yo digo: "Ay, ¿para qué vine?, me aburro", me siento muy tenso, me siento muy ansioso, o con mi hermano. Con mi hermano también, ah, como que es mi confidente, me ayuda a mantenerme relajada. Con él sí tengo una plática real, no como con mis primos que es forzada, eh, como preguntar: "¿Cómo estás? 'Bien'. Qué bueno, qué bueno". Y eso es lo que también me da ansiedad, que la fiesta llegue a ser tan larga y la conversación llegue a ser muy vacía. Me me me provoca cierto malestar, como que, mm, no lo sé, mucha desconexión.
Ujú. Ujú. Ujú. Okey, oye y pues, ¿has probado algo que te que te funcione como para afrontar estos eventos que no te gustan mucho? Mencionas que te gusta, pues, juntarte con tu con tu prima y con tu hermano, con los cuales tienes conversaciones que pueden llegar a ser interesantes, eh, y no tanto superficiales, pero, ¿qué pasa? ¿Has ido, por ejemplo, a algún evento dónde pues no estén presentes estas 2 personas y cómo lo lo sobrellevaste, si te la pasaste bien? Supongo que, ¿quizás tal vez te fuiste antes, eh, o pasaste un poco desapercibida, trataste de forzarte a interactuar? Cuéntame, por favor.
Uy, sí me ha pasado y es horrible, <chuckles> es horrible de verdad, porque sí me ha tocado ir a ciertas reuniones en las que no está mi hermano, no está mi prima, solo está mi mamá, pero mi mamá está en su rollo platicando. Mi forma de llevarlo es como que trato de conversar con ellos, sacarles plática de donde salga, preguntarle más de ellos. Y sí, lo logro, lo logro por momentos, pero también es como de que, ay, esto es, esto es supertedioso, esto es superestresante, porque a veces llegan a ser tan egoístas de cierta forma, o están tan centrados en su tema de hablar de ellos mismos que, mm, no llegan a seguir la plática de preguntar ni nada, es más como de un tonight show donde yo lo estoy entrevistando y ellos me están dando, pues, las respuestas. Entonces, para mí llega a ser tedioso tratar mucho tiempo así, puedo estar como un ratito, pero toda la noches, toda, toda la fiestas sí llega a ser <gasps> muy aburrido. Por eso como que me la paso mal, entonces cuando ya ya mi mi mi límite social ya llegó a puf, a su máximo, ahora lo que hago ya es usar el teléfono, <chuckles> usar el teléfono y fingir que estoy escribiendo en la calculadora o no sé algo, porque, <chuckles> real ya no, no me no aguanto estar tanto tiempo en esa situación, me provoca también frustración, ah, esa ansiedad se convierte ya en frustración, y la frustración es como de que aburrimiento, ya me quiero ir. Pero también sé que, em, por ejemplo, yo a esas reuniones siempre voy a acompañada con mi mamá, o sea, porque es la familia de mi mamá. Entonces, yo sé que mi mamá no la puedo forzar de ya vámonos, porque ella está conviviendo y ella está pasando un buen momento, y no porque yo la esté pasando mal, quiera decir que le voy a quitar como su estado de bienestar a otra persona. Entonces, trato de aguantarme todo lo que pueda hasta que mi mamá se quiere ir para ya, <chuckles> librarme y hacer check list de eso.
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Okey, okey. Entiendo completamente esta situación por la por la que pasas, eh, como te fuerzas a a interactuar con esos con esas personas, pero que también es es muy desgastante para ti caer en un papel que que, pues, no te corresponde y todo esto de de quizás, tratar de de interactuar, de platicar con las personas y que esto de pues, te termine siendo un monólogo, no debe ser para nada divertido. Sobre todo si es algo que a pues, a ti no te interesa, eh, comprendo que prefieras usar tu teléfono móvil para para perder el tiempo, para quizás pasar desapercibida o para que las otras personas, eh, quizás dar este mensaje ¿no?, de estoy haciendo algo importante o diferente a ustedes y no estoy disponible, pues, para evitarte la interacción. Oye, y por ejemplo, esta fiesta de las que me platicas, em, eh eh, ¿sabes si van a ir estas dos personas, eh, con las que te llevas bien, tu hermano y tu y tu prima?
O sea, sé que mi hermano sí va a ir. Sé que mi hermano sí va a ir, porque todavía es pequeño. Las veces que no va Pequeño, no tan pequeño, o sea, pequeño, 19 años, ¿no? Pero ya también tiene sus propias cosas. Cuando no va, como, con ir con su novia, cosas así. Sé que mi hermano sí va a ir a las de fin de año, a las de, este, pues, Navidad, pero mi prima, no estoy no estoy segura.
Ujú. Okey. Oye, bueno, pues a mí me gustaría recomendarte que que trates de, mm, de quizás ver el lado bueno de estas reuniones. Yo sé que para ti puede ser un poco complicado. Pero bueno, velo como un momento especial para todos los integrantes. Yo entiendo que tú tienes un poco de de problemas para poder integrarte, para poder congeniar con tus primos y demás familiares. Pero verlo de esta forma, o sea, es un momento en el cual ahora sí que es para darle gracias, ¿no?, al a la vida, a festejar que están juntos, que tienen salud, todo este tipo de cosas que se suelen celebrar. Y verlo como un momento especial. De esta forma, eh, pues vas a poder como cambiarte el chip y decir, bueno, es un momento, es un rato, no es todo, pues, no es diario. Eh, aparte, si vas con tu hermano, pues, vas a tener la la facilidad de que en cualquier momento que tú te sientas incómoda, pues acercarte a él, platicar de cualquier cosa. Y, ¿por qué no?, pues quizás, em, tratar de de convivir con con las personas, eh, intentar quizás no sé, com comprender algú algún tema de interés para ellos, ¿no?, si son personas mayores, pues quizás, la música, el baile, aunque no sea no te sientas muy afín, pues, podría ser un buen un buen tema para para platicar con ellos, ¿no? Y en la medida en que 2 personas se sienten cómodas platicando, generalmente eso tiende a a prolongarse y, mm, a convertirse en una en una conversación interesante que puede hacer que este tiempo que tú sueles, mm, pues, no no pasarlo tan bien, sea un buen momento, ¿no? Y en relación a lo úl a lo que me comentaste en un principio de estos, eh, 2 episodios de de tu infancia que fueron un poco, eh, te marcaron, pues, decir que ahora, mm, ahora ya has cambiado, como que tienes mucha seguridad en ti, hablaste un poco de lo profesiona de la persona que que en la que te convertiste, de la carrera que tienes, de las convicciones que que te hacen como persona y también de la aceptación que tú tienes hacia otras ideas. Así que, bueno, tomar un poco todo esto que me dijiste para para reforzar esta seguridad que ya tienes, y no pensar en que estos episodios, em, de de tu infancia pueden volver a repetirse o que la gente puede tener seguir teniendo esta idea de ti, ¿no? A final de cuentas creo que tú estás consciente de que tú no eres o has evolucionado, has, eh, has cambiado y transmitir esto, ¿no?, a las personas para que vean que, pues ya no eres esa esa niña y que tu opinión al contrario que que antes, pues vale mucho, ¿no?, tiene mucho peso y y que tus convicciones pueden ser importantes y e interesantes para los demás. ¿Qué te parece?
Creo que sí, am, luego olvido eso de mí mismo. Realmente te agradezco que me lo recuerdes. Es algo muy importante. Y gracias por los consejos que me van a ayudar próximamente en estas festividades. Creo que sí los voy a utilizar, porque sí estoy desesperado, uh. Pero, am, muchas gracias por escucharme. Fue voy yo coincidir coincidir y espero que tengas un bonito día, bonita noche, bonita tarde. Hasta luego.
Sí, al contrario, y de verdad que deseo que te la pases muy bien, en esas próximas fiestas, y aquí estaré para escucharte.